Para o dono desse lugar, para ver se ele te aluga, por exemplo.
Uhum, você já já procurou? Hum, eh, não?
Ainda não. Ainda está na cabeça e no papel.
Porque tem um um site uhum.
Eu fiz, mais ou menos, esse plano de negócios, tá, com o que que eu vou precisar, material que eu vou precisar, isso aí eu já tenho, não, dentro do meu plano de negócio. Aí como eu te disse, esse amigo que tem uma startup, ele acha que eu devo começar com essa proposta clara para apresentar para ver se eu consigo ter um lugar e saber de valores.
Ah tá, então, eh, assim, vamos por partes, então o seu primeiro objetivo é, realmente, conseguir um lugar uma oficina, né, que seria, no caso, o seu ideal seria numa numa quinta né.
Aham. Isso.
Existem você você deve estar a par, né, você você está em Portugal, né.
Uhum.
Eh, que tem alguns sites, tipo o Sapo, o Idealista, em que você consegue buscar, eh eh, hum, <clicks tongue> lo locais para alugar não só apartamentos, provavelmente
Sim. São sites de imóveis?
Hã? Exato, é um site de imóveis. O Sapo, eh, se eu não me engano, é um site também de notícias, mas ele eles têm essa parte de imóveis também. Se eu não me engano são os 2 principais, eh, de Portugal, o Idealista e o Sapo, e aí seria um um um bom lugar para começar a procurar esse esse tipo de imóvel.
Sites de imó Aham. Uhum. Ok.

É, porque assim, eh, dependendo do lugar isso daí é um um uma coisa a se pensar, algo entre a quinta e um imóvel comum, porque agora que você me falou me me, eh, me chamou atenção que tem realmente alguns lugares, você passa de carro, e na parte, eh, exterior já tem, né, a a as obras, eh, sendo, eh eh, expostas, né. Isso poderia ser uma coisa a ser pensada, talvez, procurar um imóvel, não seja, eh, uma uma quinta que você tenha que entrar numa ruazinha isolada, né, eh, <chuckles> como você vai pra sítio pode ser uma um imóvel, eh, numa parte talvez mais afastada, mas não tão afastada onde passe uma estrada, alguma via principal.
Uhum. Pois é. Uhum. Aham. É, porque o que que acontece com o meu trabalho, eu faço barulho, né, porque tem lixadeira, tem serra circular, tem a própria motosserra
Sim.
né, que eu uso pra cortar madeira então, não pode ser em qualquer lugar, sabe. Eu até estive na Alemanha, lá para Zolligan, eu fui em um lugar onde o rapaz trabalha com umas esculturas em ferro, né, e ele me mostrou oficina dele mas é um bairro realmente mais afastado, nós fomos até em um restaurante nesse lugar, mas ele falou que ele criou na oficina um uma certa barreira de som, sabe?
Uhum. Isso que eu ia te dar uma ideia, um isolamento acústico, dependendo do pode ser possível sim, né, inclusive você pode contratar um profissional pra fazer para não fazer da sua cabeça enfim, eh, apesar de hoje em dia, você ter acesso a materiais na internet, de eh, a muita alta qualidade, mas é sempre bom ver com um profissional que que teria noção do que que é necessário enfim, faria as medições para não não causar um transtorno aí para os vizinhos.
E do lado de fora Pois é. Do lado de fora É. É, eu não queria mu Uhum. É, esse rapaz esse eu não sei como é que eles chamam, né, no no Brasil seria um ferreiro, né, alguém que trabalhe com essas coisas, ele tinha do lado de fora tipo um jardim, sabe, aí ali ele tinha as peças dele em exposição.
Um metalúrgico. Uhum.